Oui, en effet, je suis d'accord avec toi et heu, beaucoup de gens s'accordent à dire qu'ils préféreraient quitter, heu, le la France notamment, hem, pour aller, heu, dans un autre pays. Alors je dis n'importe quoi, on va dire le Portugal par exemple, pour avoir justement des soins rapides, heu et non pas à distance. Qu'est-ce que tu penses de ça toi?
Honnêtement, je connais pas très pas assez bien les autres pays pour pour avoir un avis tranché sur la question. Heu, ce que je sais, c'est quand même que globalement, heu, le système français, il est quand même assez efficace et qu'il y a il y a peut-être mieux, mais il y a largement pire dans d'autres pays. Heu, moi j'ai vécu, heu
Oui. Oui. Tu trouves qu'il est toujours aussi efficace de nos jours, heu, le système de santé?
Ah il y a forcément des choses qui ne vont pas et des choses qui pourraient être changées, mais c'est vrai que moi j'ai habité quelques années aux États-Unis et clairement, heu, je pense que le système de santé il est pas si mal en France, on est pas trop mal lotis par rapport à d'autres pays. Après voilà, je je je m'interroge beaucoup sur justement cette santé à distance et le fait que typiquement il y a quand même des des choses que tu ne peux détecter que par des rendez-vous physiques et des auscultations et cetera. Je pense typiquement aux tâches grains de beauté et cetera, qui sont, heu, hyper difficiles à montrer à distance même avec une bonne me webcam dans des zones parfois, heu, difficiles d'accès, heu et cetera, où je me dis, heu, <blows air> ça paraît compliqué de faire un tu sais comme le dermatologue peut faire, de t'allonger et de vérifier 100% du corps pour vérifier toutes les tâches qui peuvent paraître bizarres. Ça me semble très compliqué de faire ça à distance par exemple.
Mmh mh. Oui. Ben oui. Mais tout à fait. Ouais. D'accord, d'accord. Mais non. Ouais, ouais. Bien sûr.

Ouais, je pense que le covid a dû renforcer forcément, heu, un peu, tu vois les consultations à distance, heu, les gens qui voulaient, heu, ne pas aller en consultation après même une fois que le le confinement s'est terminé, et cetera. Et heu, et je pense que voilà, il y a quand même tout un sujet, heu, pénurie de médecins. Moi dans ma région par exemple, mon prochain rendez-vous chez un dermato, il est dans 18 mois. Bon, bah, si j'ai un truc un peu urgent, heu, peut-être faut-il, heu, que je le montre quand même à quelqu'un à distance et qu'il me dise si c'est vraiment grave d'aller à l'hôpital ou d'aller faire autre chose en fait. <sniffs> Et du coup, je pense que quand même, y a un vrai sujet sur justement, heu, les téléconsultations, le fait de pouvoir, heu, en fait, avoir des médecins, heu, même qui sont peut-être même pas basés en France, mais qui sont capables de de consulter, heu, à n'importe quelle heure, le soir tard heu
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais, oh punaise. Mmh. Ouais, tout à fait. Mmh mh. Et un diagnostic, tu veux dire de donner un diagnostic, au moins?